À, bạn ơi, cuộc sống của mỗi người ấy, thì tất nhiên là sẽ muốn có những cái trải nghiệm khác nhau, đúng không? Thế thì, ờ, đối với bạn nhá, bạn có thích đi du lịch không? Và khi mà bạn chọn đi du lịch thì bạn có cân nhắc đến việc là, à, đi du lịch một mình hay không?
Ừ. Có chứ, thường thì mình là một người rất là thích đi du lịch một mình luôn á bạn.
Ồ, mạo hiểm ha? Thế bạn có thấy là cái việc, ờ, an ninh khi mà đi du lịch một mình ấy, nó là một mối lo ngại hay không?
Ừm, ừm. Có chứ, mình nghĩ đó là một cái điều mà, ưm, tất cả mọi người đi du lịch một mình nên quan tâm, và đặc biệt nha, là con gái như mình á, mà đi một mình á, nữ là càng nên quan tâm nhiều hơn nữa.
Ờ, đúng rồi đấy. Ừm. Thế thì, ờ, ờ, đối với bạn khi mà bắt đầu suy nghĩ là sẽ có cái chuyến đi du lịch một mình đi, thì bạn, ờ, có những cái, ờ, gọi là, lên lịch ấy, bạn có những cái lên lịch, ừm, cũng như là cái, ờ, ý tưởng gì cho chuyến đi chưa?
Ừ. Có chứ, đầu tiên khi mà đi du lịch một mình nha, nhất là nữ á, thì nên nghiên cứu cái chỗ mình đến. Một trong những cái điểm mà mình rất là
Ồ. Nghiên cứu về an ninh sao?
Tức là nghiên cứu vào cái nơi mình đến, xem nó có an toàn hay không, cái chỗ đó như thế nào? Ờ, tại vì đối với mình đi, thì mình đi một mình nhưng mà mình rất là sợ, mình không bao giờ mình dám đi Ấn Độ đâu bạn.
Ồ, đúng rồi, hợp lý. Ừm, Ấn Độ thì theo bạn có những cái tệ nạn gì? Chẳng hạn như là, ừ, có thể là về ẩm thực, rồi là về cái tình trạng xã hội ở đó đi?
Ừ. Đúng rồi, ờ, ở Ấn Độ, một trong những cái điều mà, ờ, nhiều người rất là quan tâm, đó là những cái, ừm, tình trạng xã hội, ví dụ là nữ mà nữ giới mà đi Ấn Độ á, thường đúng rồi, sẽ dễ bị h à, quấy rối rất là nhiều, và nếu mà đi một mình nữa thì rất là nguy hiểm. Nên là, à, mình rất là cân nhắc, và mình nói thật là mình không bao giờ để Ấn Độ vào cái danh sách để mình đi đến tham quan du lịch hết á.
Ừm, phạm hiếp dâm đi ha? Ừm, khá là đáng sợ đấy. Ờ, vậy thì nếu mà bạn đi du lịch, ờ, một mình, và cái hành trình của bạn, ờ, nói chung là cũng ra ngoài, thì theo bạn cái đất nước nào đến?
Ưm, ừm. Ừ, ờ, bạn có thể đặt lại câu hỏi cho mình hông? Mình chưa nghe rõ á.
Ừm. Bạn nghĩ khi mà bạn ra nước ngoài, ờ, cái phù hợp nhất mà mình muốn đi là quốc gia nào?
Ờ, hiện tại bây giờ á, những cái quốc gia mà mình cảm thấy là mình, ờ, có cái phần an ninh tốt hơn, cũng như là, ờ, không có nhiều sự nguy hiểm á, là những cái q gần nhất thôi, là những quốc gia châu Á, Đông Nam Á của mình nè. Ừm, ví dụ như là mình thấy Thái, hoặc là Malaysia, hoặc là Singapore cũng là một những cái quốc gia mà bạn có thể đi một mình được. Ngoài ra thì nếu mà xa hơn châu Á, thì bạn có thể đi Đài Loan nè, hay là đi Hàn Quốc nè, thậm chí là đi Nhật một mình vẫn được.
Ừm. Ồ. Ừm. Đúng đấy. Thế thì thật sự đi bạn là những cái
À. Mình hiện tại là chưa nghe rõ được câu hỏi, bạn có thể là nói lại câu hỏi một lần nữa được không ạ?